อยู่ไปแต่ละวัน โดยมีเป้าหมายดีกว่า อืม
ใช่ คือ ต่อให้วันเนี้ยจัดการไปได้ พรุ่งนี้ความเครียดมันมาอีก เชื่อสิ อืม
ร้อยแปดพันอย่าง เครียดต่างกันทุกวัน เออ
ใช่ หนึ่งวัน พัน อารมณ์ ถูก ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ เพราะว่า ไม่ว่า ไม่ว่าจะ Gen ไหน ในเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วอะ เราเชื่อว่าทุกคนมีความเครียดหมด อืม
มีอะไรอีกไหมครับ? แต่ยังไงทุกความเครียด ก็มีวิธีที่ให้ผ่อนคลาย
มัน ใช่ ทุกคน ทุกคนมันมีวิธีจัดการความเครียด บางคนอาจจะ เออ อยากกรี๊ด บางคนอาจจะอยากด่า บางคนอาจจะอยากเงียบ บางคนอาจจะไปเข้าวัด บางคนอาจจะไปทำบุญ บางคนอาจจะไปเที่ยวรอบโลก บางคนไปปลูกผัก อะไรอย่างเงี้ย บางคนอาจไปเล่นเกม
ของตัวเอง อือ เดี๋ยวผมก็กิน <chuckles> เออ
อืม ทำได้หมดแหละ จริง ๆ ก็เป็นกำลังใจให้นะ อย่าเครียด
อืม ครับ เป็นกำลังใจให้เหมือนกันครับ
อืม ในทุก ๆ เรื่อง
ก็ วิธีจัดการความเครียด ก็มันมีหลายวิธีนะครับ ที่เท่าที่ฟังมาแล้ว ก็แต่ละคนก็มีปัญหาความคิดที่แตกต่างกัน ก็ แต่ละปัญหาก็มีทางออกของมัน ก็ไม่ว่าจะคุยกับคนนั้นคนนี้
ค่ะ อืม ใช่ ใช่ อืม ถูก หนักเบาก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดี แค่นั้นแหละ ค่ะ ก็ใช้ชีวิตให้มีความสุข
ครับ ใช่ ใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่า ครับผม ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมาก ๆ นะครับ
อืม โอเค ได้ค่ะ สวัสดีค่ะ จ้ะ
ที่มาคุยกัน สวัสดีครับ

น่าจะ ซ ต้นซี น่าจะซีแล้วอะครับ เกิด 2002 ก็คือจะอยู่ อยู่ อยู่ได้โดยที่ไม่มีเทคโนโลยี แต่ก็จำ ต้องการเหมือนกัน แต่ถ้าไม่มีก็อยู่ได้ ซึ่งคิดว่านี่ก็
อืม อุ๊ย อืม อืม
ก็ไม่ได้ เทคนิคไอ้ซี โอ้ซี
โอ้โฮ แบบ แต่ถ้าเป็นซีจ๋า ๆ ตอนเนี้ยจะรู้ รู้สึกว่าเขาต้องเป็นคนยังไงอะคะ?
ซีจ๋า ๆ เหรอ ซีจ๋า ๆ นี่ ค เป็นคนสู้คนนะผมว่า น่า น่าจะสู้นะ บางคนที่ ส่วนมากที่เห็นจะสู้นะ แล้วเขา ค ก็มี เขาจะแบบมีวิธีการจัดการความเครียด ของเขาได้ดีมากเลยนะ
อืม สู้เลยใช่ไหม? อืม ๆ ๆ เขา เขาทำยังไงอะคะ อ เคย เคยไปสัมภาษณ์เขาไหม?
ถ้าถามจากเพื่อน ๆ เขาจะชอบด่า
อือ ๆ ๆ ด่าเลยใช่ไหม?
การด่า ใช่ครับ ด่าเลย หรือจากงานเนี่ย ถ้าเขาไม่พอใจ จ งานเนี่ย เขาทำแล้วเครียดอะ เขาก็จะออก
อืม อือ ๆ ๆ
เขาจะเอาสุ เขาจะเอาสุขภาพจิตของเขาเป็นหลักก่อน เขาจะเอาตัวเองเป็นหลักก่อน นี่ส่วนมาก Gen Z ที่เจอจะเป็นอย่างงี้นะ ก็คือถ้างานไหนที่เครียดมาก อย่างเงี้ย หรือว่า อา ทำไปแล้วตีความสุข เขาจะออกเลย เขาจะมาหางานที่คิดว่า
อ๋อ ออกเลย อ๋อ เออ ๆ ๆ อืม อือ
เหมาะกับตัวเอง แล้ว
อ๋อ
ชีวิตเขาจะดี
แล้ว แล้ว เออ แล้ว แล้ว แล้ว แล้วเราเคยแบบ ไปแบบให้กำลังใจเขาบ้างไหมอะ? แบบ
ครับ ก็มี ผมก็แบบว่า เออ อย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งเลย ลองดูก่อน อะไรเงี้ย ด้วยความที่ ส ตอนนี้ ประเทศเรามันก็ค่อนข้างที่จะตกระกำลำบาก
เพราะอันเนี้ยคือ อืม อืม อืม เศรษฐกิจแย่อะ